Kung malamang 'di ba, sana palagi na lang. Ba't isang araw lang? <laughs> Pero siguro kahit isang araw, marami na rin tayong maaano, mauungkat
Sana hindi lang isang araw. Mhm. Mm. Kaya nga.
na, kababalaghan. <laughs>
Mm. Oo nga. Tapos, mas maganda siguro 'yong kung ekin ekonomiya natin pag, ah, walang sinungaling. Kagaya no'ng sa ano natin, 'di ba, sa, tawag nito, sa mga, 'yong sa shipping, ano 'yon?
Mhm. Saa Oh.
Ah, tawa ano'ng department ba 'yon, 'di ba, doon. Kung dine-declare lang lahat 'yong ano, ah, wala ng lagay-lagay. Kahit sa BIR man siguro, oo, 'yong mga kurakot talaga, 'no. Maganda sana 'yong ano natin, siguro nasa first-world, na status tayo, char. <laughs>
Sa oo. Hmm. Kurakot. Oo. Tama, 'di ba? Oo, 'di ba? 'Di ba, kaya naman, eh. Masipag naman tayo.
O tama. Tama, sang-ayon ako do'n. Pa'no kung
'Di ba? Maaano lang kasi, makurakot kaya Politika.
mm, pa'no kung politiko, oo, s napunta na napunta tayo sa kurakot, dito tayo sa pulitika naman, sa pang-gobyerno naman tayo. So, ano ang magiging i-reaksyon ng mga tao sa gobyerno kung lahat ng opisyal ay hindi, makak makapagsinungaling, sa loob ng isang araw? Ayan na, ayan na. Dito na. <chuckles>
Oo. Ayun, sige, sige. <laughs> Ayun. Ayun na nga. <laughs> Nandito na tayo, siguro maraming maaano, matatanggal.
<laughs>